É, da entonação e e acabou que não deu certo, <laughs> eu tive que mostrar, mas realmente mas assim, por outro lado, eles eles usam bastante a a questão dos aplicativos de tradução. Eles falam ali no aplicativo, e o aplicativo já transcreve quase simultâneo, e aí, a muitas das vezes, a comunicação, ela ia fluía dessa forma. Mas, assim, nenhum momento eles eh, isso incutia muito.
Sim. Uhum. Sim. É, a comunicação foi muito facilitada, então, com os apps, né, então, para você, no caso, te ajudou bastante. Ah, isso é legal.
Sim, sim, sim. Correto, sim, correto, correto. E eles já são acostumados a usarem também.
Você se imagina indo para a China, tipo, 20 anos atrás? Não, 20 não, porque eles são bem avançados na parte da tecnologia, vamos dizer então, 40 anos atrás, como que você iria se virar sem o app?

Ah, eu gostei é, em Xangai lá eles são bastante é bastante conhecido pela pelo, é, o Noodles, eh, com caranguejo, né, com a carne de caranguejo. Esse eu gostei bastante. Eu sou, um um, eh, um fã de comida, eh, de frutos do mar, então, eu gostei bastante. Eu não achei tão pesado, achei que o tempero, ali, eu acho que era uma mistura boa. Mas eu te confesso que para ali, mais para Bei pra Pequim ali eles têm o hot pot, e o achei a comida um pouco mais pesada, então, eu experimentei um pouco menos
Aham. Sim. Sim. Aham.
mas eu gostei bastante, ali, na área mais para o oeste ali da China. Eles têm o noodles de que é feito de tri eh eh como é que fala? Tipo, eh, um noodles mais, eh, que é que é feito do, eh tipo aquele material do arroz. Então, eu eu gostei bastante ali, eu achei um pouco mais leve. E, mas eu confesso que, no geral, assim, o a minha saída era mais noodles, mas era não gostava daquele noodles, com o caldo bastante pesado, assim, eu dava uma segurada. Mas é, realmente, tem e tem uma dif ele
Sim, sim, sim. Sim. É, porque eles gostam, eles realmente gostam daquele caldo pesado, né, bem carregado no no óleo e na pimenta.
Sim.

Então, que lugar subestimado te surpreendeu positivamente?
Olha, um lugar que eu acho que a maioria das pessoas, eh, subestimam, assim, em questão de de fazer turismo, é, hum, <clicks tongue> é a China, eh eh, eu viajei recentemente pra China, eu fiquei viajando pela China por, eh, quase 1 mês, e era um lugar que na verdade eu fui visitar porque eu já estava visi eu já estava viajando aqui pela Ásia, eh, mas eu tinha o
Uhum. Olha! Sim. Aham.
que passe Aproveitei, no acho que eles já eram eh, e eu vou lá encontrar com eles, e aí eu iria inicialmente ficar 1 semana, mas, eh, como me surpreendeu bastante assim o lugar, eh, o país no geral, assim, eu acabei ficando por quase 1 mês. E eu gostei bastante, viu?
Uhum. Ah, legal. Qual é o nome do da cidade que você foi?

É, é, então, eh, eu tentei sim, eh, tem eh, assim, que o o que eu me deparei bastante foi que eu encontrei vários chineses que, né, enfim, não não falavam nada, assim, do inglês, não falavam nem o "sim.", nem o "não". O que eu acho super entendo por que eu também cheguei sem saber falar nem o "sim.", nem o "não." do chinês, mandarim. Mas, eh, eu tentei eh, sempre quando a gente entra em algum táxi eles têm você tem que confirmar os últimos 2 dígitos do seu telefone, né, pra, eh, saber q quando você está pedindo ali no aplicativo, né. E aí, eh, o eu falei: "Ah, eu vou tentar falar em chinês invés de ficar sempre mostrando ali no no meu na tela do meu celular". Então eu preferi eu dei uma treinada ali, né, antes deles chegarem, aí eu dei uma treinada sei lá de 5 a porque eu sei que ele que o que pega mesmo ali é a na entonação.
Uhum. Exato. Exato. Olha que legal. Uhum. No APP. Aham. Sim. Exato.
E aí quando eu cheguei o cara perguntou: "Qual é o número?". E aí eu falei: "Ah, 87", eu falei a acho que é 八十七, sei lá, algum alguma coisa assim. E aí eles ele não entendeu e aí eu repeti, aí não entendeu, eu repeti umas, sei lá, umas 3, 4 vezes. Aí ele não entendeu. Aí ele botou um 4, aí eu: "Gente, não!". <chuckles> Aí eu perguntei pra um amigo meu, ele ele: "Olha o qua o"
Hum. <laughs> Ah, <chuckles> é porque é tudo uma questão de acento.

Sim, é e ali mais para o oeste eles usam eles usam noodles até como café da manhã, né. E, hum, eh, eu fiquei bem, eh, me surpreendeu bastante essa esse esse lado, mas assim, eu te confesso que mais nos últimos dias eu eu confesso que eu estava procurando mais cozinha ali ocidental, e hã, cheguei a ir em algumas pizzarias e, <laughs> pra matar a saudade um pouco.
Sim, sim. Sério? <laughs> Não, não faça isso. <laughs> Não mas lógico bate com certeza bateu a saudade, vou bateu aquela vontade de alguma coisa diferente pelo amor de Deus, né. Ótimo isso também. Eh, vem cá, os restaurantes estrangeiros você achou que eram muito bons ou meio que uma decepção?
É, cheguei a fazer isso. Aham. Aham, sim verdade. É, eu geralmente ia no nos nos restaurantes que tinha uma fusão, ali sempre tinha uma fusão, né, para até para agradar um pouco mais o eh, o gosto local, mas eu eu gostei bastante assim, acho que era bem acessível a questão do preço e, eh, da variedade também, era muita eu acho que você chega a ficar um pouco sobrecarregado assim na questão da variedade. E, eh, mas eu go era bem rico, assim, em questão de de de opção mesmo então, eh, eu gostei, aí algum, aí eu tive algumas experiências boas, assim, mas no geral eu gostei eu gostei bastante. Eh, E, eh, eles até questão de fruta também eles têm bastante disponibilidade, bastante opção também, foi algo que eu que eu gostei bastante.
Aham. Sim. Sim sim. Ah legal, legal. Sim, eles eles têm tudo, né, tudo que você pode imaginar eles têm porque eles importam, exportam. Então, a variedade não falta ali.
Uhum. Sim, verdade. Eh, isso é verdade.
E a China é enorme, então é muito rica seja
É verdade. E tem, eles são bem acessíveis e e eles planejam bastante a questão de logística também, foi algo que eu fiquei bem bem surpreso da questão da organização logística deles. E até as pessoas locais que eu falava, eles comentavam que nossa, eles estão sempre pedindo, chega no no outro dia ou então no mesmo dia à noite, e funciona aquela naquela pegada 24 horas por dia, 7 dias da semana. E, é e os serviços de de aplicativo também é são tem bastante opção e você sempre você sempre tem bastante coisa rodando.
Uhum. Legal. Uhum. Sim. Ai legal. Vem cá, a respeito da vibe do local, né, porque é um local que tem muita história. Como que era a vibe pra você?
Uhum.